Yani, şöyle söyleyeyim, direkt bir deneyimimi anlatayım. Lisedeyken, ııı, lisedeyken Nevşehir'deydim. Eee ve burada bizim bir arkadaşımıza, iii, biyoloji öğretmenimiz şey verdi, eee, ödev. Hı hı. Proje ödevi ve bizden hani, ııı, işte hayatı sonlanmış işte böcekleri ya da işte küçük, ııı, hayvanları toplamamızı istedi. Ve gerçekten çok eğlenceliydi. Hani, dağa gittik işte. <chuckles> Evet, evet. Yani, dağa gittik. Orada işte t belki bir sürü; hatta elimizde bu filmlerde falan görmüşsündür, bu kelebek yakalamak için bir ağ var ya. Yani, aynen. Ondan vardı işte. Gördüğümüz her böceği yakalıyoruz, şey yapıyoruz. Öyle topladık ettik. Proje ödevimizdi zaten. Onu sunduk. Yani hiç unutamadığım bir şey gayet de güzeldi. Ya, orada da görebileceğin tabii ki sınırlı biraz coğrafya dı da coğrafyaya bağlı olarak ama işte b bir kertenkeleyi görmek bile hani ç çok merak uyandırıcı olabilir hani. Hı hı, evet.
Hı hı. Çok merak ediyorum. Evet. Ödev mi? Hı hı. Anlıyorum. Değil mi? <chuckles> Bir çocuk için. <chuckles> Mutlaka, evet. <chuckles> Hı hı. Anlıyorum. Aslında Hı hı. Evet. Heyecan verici olmalı, bir küçük çocuk için. Eee, yani onu <chuckles>
Ya, aslında şurayı da düzelteyim, hepimiz için heyecan verici olmalı. E, çocuklar için değil de. Evet.
Değil mi? Hı hı. Yani, belki, e, bilmiyorum ür ürkütmez diye düşünüyorum ama heyecan verici. Ya da işte yukarıdan geçen böyle büyük bir kuşun işte kartal mı, şahin mi, iii, <chuckles> atmaca mı? Ya da işte akbaba mı olduğunu tahmin etmek. Eee, su kı kenarındaysan içindeki, eee, çocuğa o o içindeki yaşayabilecek canlıları tahmin ettirmek, hayal kurdurmak ya da göstermek görebildiklerini. Çok keyifli bir etkinlik olmalı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle, kesin Evet.